Có chứ, thời gian trước ấy mình không tự dám làm gì cả. Lúc nào mình cũng nghĩ mặc định nà học một cái gì đấy là phải tìm thầy cô, trường lớp. Đó, thì, ờ, khi mà như vậy thì thành ra là khi mà có nhiều trường hợp nà mình muốn học một cái gì đấy rồi nhưng mà trường lớp nại không có sẵn hay là thầy cô không có sẵn, thì lúc đấy thì mình nại rất là dễ gây cho mình một cái cảm giác nà, à, bây giờ trường lớp không có, thầy cô không có như vậy thì thôi chờ đi. Ờ, làm cho mình bị thụt nùi. Đó, làm cho mình bị thụt lùi và, kiểu như nà, bị ỷ lại ấy. Đó. Xong rồi nhiều khi nà hay nà có những hôm ngày trước thì học thầy cô, học trường lớp như vậy, nhiều khi thầy cô bận chẳng hạn. Thầy cô cho nghỉ như vậy là mình cũng nghỉ. Xong rồi nghỉ nhiều nà mình chơi, chơi dài ra là mình quen, xong rồi đến núc mà đi học lại rất là ngại.
Ừ, đúng rồi. Ý trời! <laughs> Ừ, đấy.
Đó thì ừm.
Ờ, ừ ha. Đấy, tại vì quen với cái th cái thói chơi rồi, đúng hông bạn? Đi học lại thì phải làm tự giác lại từ đầu, nói chung là c rất là khó khăn luôn. <chuckles>
Đúng rồi. Ừm, nên là khi mà mình tự chủ như vậy rồi, mình bây giờ mình thay ra là mình tự chủ vì bây giờ nguồn kiến thức đã có sẵn rồi. Vấn đề chỉ nà ở việc nà mình chọn cái nộ trình rồi nà cái khả năng mình kh hành nó như thế nào thôi, thì mình không còn chờ thầy cô hay nà chờ cái khóa học nào hoàn hảo nữa. Nhiều khi nà ngày trước là cứ phải chờ khóa học nó ra xong rồi đăng ký mua, hay nà chờ thầy cô hướng dẫn, chờ thầy cô mở lớp mới được đi học. Đó, thì bây giờ mình không cần, mình tự tìm nguồn tài niệu trước. Ừm, đúng rồi.
Đấy. Đúng rồi. Nguồn kiến thức bao la. Ừ, đúng. Chính xác. Bây giờ muốn học lúc nào học luôn, đúng không bạn? Rất là chủ động về thời gian, đúng nghĩa là tự chủ luôn á.
Ừm.
Đấy, vì vậy thì, à, cái lúc bắt đầu tự học á thì, ờ, cái thử thách lớn nhất của bạn là gì và bạn đã vượt qua nó bằng cách nào?

Ừm, có chứ, đặc biệt nà trong cái thời buổi bây giờ thì, ừm, áp lực từ gia đình là một phần thôi, áp lực từ xã hội là nhiều. Tại vì, ờ, bây giờ các bạn trẻ rất là giỏi! Đó, khi mà mình mạng xã hội ai cũng giỏi hơn mình, đấy, thì nhiều khi nà cũng làm cho mình, kiểu như nà, bị một cái áp lực vô hình chung, nhiều khi là cũng vừa khiến mình bị vội này, ờ, hoặc nà, ờ, vừa khiến mình, kiểu như nà, gọi là, từ bỏ những cái mình đang đi, không biết nà có đúng hướng hay không, khi mà chưa nhìn thấy thành quả ấy. Và nhìn thấy mọi người thành công quá nà nhanh làm mình bị thay đổi cái kế hoạch của mình đi. Đấy, thì
Đúng rồi. Ai cũng giỏi hết trơn. <laughs> Nhìn lên thấy quá trời! <laughs> Chính xác. Mình hiểu, kiểu như là, bạn chỉ cần một cuốc nữa là bạn đào được kim cương rồi, nhưng mà b bạn bỏ cuộc, đúng hông? <laughs>
Ừm. Đấy, đấy, kiểu như vậy. Thì, ờ, rồi nà, kiểu như nà, ờ, mình nhìn thấy trên mọi người ai cũng giỏi, ai cũng có nhiều cái dự án thành công, ai cũng có nhiều con đường để kiếm tiền. Đó, thì mình cũng bị một cái gì đấy, gọi là, tham lam đi, nên nà cái gì cũng muốn thử. Đó, nhiều khi như vậy thì, ờ, gọi nà ừm.
Ừ, đấy, tham lam mà, lòng lòng tham là cái lòng kiểu là, cái lòng rất là của của người luôn, ai cũng tham hết trơn á, đấy.
Ừm, đó, thì khi mà tham lam như vậy rồi thì đương nhiên nà làm rất là nhiều việc như vậy trong cùng một núc, thì rất khó để đạt được thành công và hiệu quả ấy, thì bị sao nhãng. Đó, thì như vậy thì rất nà kh dễ khiến cho mình cảm giác nà, ừm, bị tụt hứng khi mà làm nhiều, mình cũng bỏ ra thời gian nhiều như mình mẹ làm nhiều thứ khác nhau và cuối cùng kết quả thì không có. Trong khi người ta chỉ cần làm 1-2 cái thôi và người ta đã thành công, và người ta có kết quả rất nà mỹ mãn, thì lúc đấy lại càng khiến cho mình tự ti đi rất là nhiều.
Chính xác, mà còn gây áp lực nữa. Đúng rồi. Nói chung á là cái việc và mà bạn tự học á, rút ra được cho bạn bài học, một cái bài học đó là bạn tự tin. Nhưng mà nếu mà thực hành nó một cái cách sai cách thôi một xíu, hổng có chiến lược cụ thể hơn một xíu thì nó lại biến thành tự ti, đúng hông bạn?
Đúng rồi, đúng rồi. Đó, thì cũng phải, ờ, ờ, gì đấy là, cũng phải tin vào bản thân mình, cũng có tránh nà sao nhãng vào những cái chia sẻ của mọi người trên mạng xã hội. Đó, cũng phải chọn ra những cái con đường đi riêng cho bản thân. Đúng rồi, thì, ờ, không sánh với người khác là cũng ừm.
Ừm. Đúng rồi đấy, áp lực nhiều lắm. Phải, a, gọi là, gọi là, nhận ra được cái giá trị của bản thân, đúng hông bạn? Ai ai cũng có giá trị riêng cả, đúng hông?
Đúng rồi. Ừm, mà cũng một cách nữa đó nà mình tự đặt ra những cái mục tiêu nhỏ hàng tuần cho bản thân mình ấy. Thì khi mà mình thấy được những cái thành công nho nhỏ của mình rồi thì, ờ, mình thấy nà mình cũng tự tin, mình cũng giỏi đi, đấy, thì cũng tự thưởng cho mình một điều gì đấy. Đó. Ừ, ừm.
Ừ, đấy, ư, tự tin lên liền, nhất định phải có thành quả thì mới tự tin lên được, đúng hông? Đấy, còn nếu mà nhìn vào những cái lời nói, những cái lý thuyết mà học được không không thể nào được, đúng hông bạn? Vậy thì, à, bạn có cách nào để mà tự đánh giá tiến tiến độ của bản thân bạn hông? Bạn có thấy là thí dụ như là g bạn bè đánh giá hoặc là dùng một bài test nào đó hông?
Rồi, đúng rồi. Ừm.